Ja, und zwar stehe ich bei mir von 'ner ganz neuen Situation, die ich bei mir gerade im im Sport noch nie kannte. Also ich war jemand, der immer sehr sehr diszipliniert war und Motivation war bei mir irgendwie nie so 'n Thema, weil ich halt immer die Disziplin hatte, die hat das immer umgangen. Aber aktuell merke ich so durch die durch die neuen Lebensumstände, die ich habe, dass die Disziplin leider 'n bisschen flöten gegangen ist und ich mich jetzt doch so 'n bisschen auf meine Motivation verlassen muss. Allerdings ist die auch sehr schwankend. Also ich habe mal Wochen oder Tage, wo es besser ist, dann habe ich auch mal Tage, wo es eher super niedrig ist und ja, ich habe halt sozusagen das Ziel, ich möchte wieder ein Marathon laufen, also in meinem früheren Leben war ich Läufer und, äh, bin auch super gerne laufen gegangen und ja, merke so ich habe mir das halt mit dem Marathon als Ziel gesetzt, dass ich so 'n greifbares Ziel habe, worauf ich hinarbeiten will, aber ich merke
Ja. Mhm. Ja. Ich denke, das ist schon mal voll gut.
Ja, danke. Und ich merke halt aber sozusagen, manche Wochen super schwierig und dann ja, man fällt irgendwie immer so vom Pferd und fängt wieder neu an und das ist halt super frustrierend.
Ja, das ist, äh, nachvollziehbar, vor allen Dingen, wenn man da mal ‘ne Woche nichts macht, ähm, ich gehe davon aus, du merkst das dann ja auch direkt schon so ‘n bisschen.
Hm, ja, auf jeden Fall.
Und, ähm, wenn man 'ne etwas konstantere Verbesserung hat, dann ist das ja eigentlich auch wieder positiv für die Motivation. Also, es ist so 'n bisschen so 'n schlechter Kreislauf. Ähm, du hast vorhin veränderte Lebensumstände angesprochen. Was hat sich bei dir denn geändert?
Hm, ja, das ist bei mir wahrscheinlich das, was, äh, am meisten, äh, das Leben verändert hat. Also, ich bin jetzt schon vor 15 Monaten Vater geworden, also, ist auch mein 1. Kind. Und, ähm, das ist halt so 'ne Situation, die ich vorher gar nicht kannte. Und, ich bin auch, ähm seit kurz davor habe ich auch gegründet, das heißt, ich bin auch komplett selbstständig, also, ich bin auch nicht mehr angestellt. Ähm, am habe sozusagen mein Startup, aber ich arbeite nebenbei auch als im Freelancing Bereich, um das Startup zu finanzieren. Und ja, durch diesen Mix aus all diesen Gegebenheiten sieht mein Leben natürlich ganz anders aus als vorher. Ähm, und ja, da ist bei mir sozusagen der Sport halt komplett erstmal weggefallen und ich musste mich da neu reinarbeiten und deswegen habe ich auch das mit dem Marathon so als Ziel genommen, dass ich in der Hoffnung, dass ich das dann mehr durchziehe.
Ja. Ja, also, es ist ja nachvollziehbar, dass man jetzt als Vater und als Gründer also, dass diese Sachen so 'n bisschen dringender sind als der Sport sozusagen. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch schön, wenn man so eine Sache hat, die man irgendwie für sich macht. Was wäre denn für dich so das Ideal? Also, wenn du jetzt denkst, ich möchte mich auf diesen Marathon vorbereiten, in so 'ner idealen Welt, wo man viel mehr Zeit hat, wie oft würdest du dann trainieren wollen?
Mm, also ideal also, wenn man es ideal mit so 'm mit 'ner Prise Realismus wäre wahrscheinlich so 4-mal die Woche und sozusagen, dass ich unter der Woche 3-mal nur so ganz kurz laufe, kann auch nur so 'ne halbe Stunde sein, aber einfach um die Fre Frequenz da zu behalten und dann Sonn Samstag oder Sonntag, je nachdem, äh, wie die Woche halt fällt, dann auch mal 'nen längeren Lauf oder halt irgendwie mal, weil es auch dazu gehört, so 'n Tempolauf oder Intervalle oder sowas, ne? Äh, dass man halt auch fit genug ist, die längere Strecke zu laufen.
Mhm. Ja. Ja, also das könnte man dann ja auf jeden Fall so festhalten, dass man dann am Wochenende, zum Beispiel am Sonntag, wirklich so eine intensivere Trainingseinheit macht. Aber wenn man sich jetzt so diese Woche, also unter der Woche, anguckt, jetzt haben wir ja so von diesem Idealen gesprochen: Wie sieht denn gerade die Realität bei dir aus?
Die Realität ist bei mir ganz ungesund im Sinne von ich sage halt so: „Ja, ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag.” Und dann habe ich aber meistens irgendwie muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, klar, die meine Tochter, die schläft auch noch nicht durch. Schlaf ist halt echt Mangelware noch bei uns aktuell. Ähm, und bei mir ist es häufig so, oder v vielleicht ist es die alte Gewohnheit, ich bin halt früher immer morgens als 1. laufen gegangen. Und bei mir, wenn ich das morgens nicht mache, mache ich es meistens gar nicht oder irgendwie je habe ich das Gefühl, es passt nicht so in den Tag. Und dann sieht's häufig so aus, dass ich vielleicht mal 'ne Woche dann habe ich 'ne Woche, wo ich dann vielleicht nur so einmal laufe. Und in der nächsten Woche ist es dann häufig so, dass ich wieder nur so einmal Montag gelaufen bin, aber weil ich sage: „Ja, ich will halt drei oder viermal die Woche laufen.”, dann laufe ich so Freitag, Samstag, Sonntag, was halt auch überhaupt nicht Sinn macht und auch nicht nachhaltig ist.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Okay, also damit, ähm, der Trainingserfolg sich einstellt, ist es besser, jetzt nicht an 3 Tagen hintereinander das zu machen, sondern so 'n bisschen verteilter. Verstehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall, weil ich merke auch, ähm, bei mir sozusagen die ganzen passiven Strukturen, die sind das Laufen nicht mehr gewöhnt, also meine Gelenke, meine Füße. Ich merke halt, wenn ich dann so dreimal hintereinander laufe und dann <chuckles> vielleicht jetzt weil ich auch 30 geworden bin, dann quietscht alles und zieht alles und tut alles weh. Also, ich müsste jetzt erstmal eigentlich langsamer wieder einsteigen, dass mein Körper sich das gewöhnt, auf Asphalt die ganze Zeit zu laufen.
Ja. Ähm, wie wäre es denn, wenn du dann zweimal die Woche anpeilst? Weil du hast halt grade viel zu tun, aber wenn man jetzt zum Beispiel Montag und Mittwoch nimmt oder so, oder Dienstag und Donnerstag, je nachdem, was gut für dich ist. Ähm, vielleicht kann man sich da auch selber so 'n bisschen so 'n Gefallen tun, dass man ent sagt irgendwie, äh: „Ich gehe entweder also entweder Montag oder Dienstag und dann eben zum Ende der Woche nochmal, ähm, Mittwoch oder Donnerstag.“ Dass man so 'n bisschen auf jeden Fall 'n Tag Pause dazwischen hat und wenn jetzt zum Beispiel an dem einen Morgen du stehst auf und dein Kind heult grade rum. Es ist klar, du kannst nicht gehen, dass es dann am nächsten Tag möglich ist.
Mhm. Ja, macht Sinn, weil das auch, was du gerade angesprochen hast. Ich tue mich damit auch super schwer. Ähm, gerade so meine Frau damit ich habe immer das Gefühl, die dann auch so a damit allein zu lassen. Natürlich weiß ich auch, dass sie, äh also, mit dem dass sie das mit dem Kind auch hinkriegt. Aber ich habe natürlich auch dieses, wenn die mal so so 'n super, äh, aufgereizten Morgen hat und so: „Ja, ciao, ich gehe jetzt laufen.“ Ne, dann habe ich auch natürlich irgendwie dieses diese Schuld, wo ich denke: „Ne, jetzt bleibst du lieber hier und hilfst ihr auch, weil sie hat genauso wenig geschlafen wie ich.“
Ja. Ja. Das ist ja auch total verständlich und eigentlich sehr lieb von dir. Also, ich glaube auch, dass dann in so 'ner Situation das wichtiger ist zu helfen. Was ich aber auch mich gefragt habe, ähm: Könnte man nicht sogar mal mit dem Kind laufen gehen? Also, ich weiß nicht, ob das praktisch möglich ist, aber es war so 'ne Idee jetzt von mir.
<chuckles> Also, ich weiß es gar nicht, ob das praktisch geht. Also, theoretisch ich müsste nur 'ne Strecke wählen, die jetzt da, wo ich normalerweise laufe, habe ich sogar das Glück bei mir, dass auch 'n Park in der Nähe ist, aber das ist auch so 'n bisschen Kies und Schotter. Also, wenn ich die da mit dem Kinderwagen so drüber drüber rolle, ich weiß nicht, ob das 'n bisschen zu arg ist, aber wenn ich 'ne flache Stelle finden würde, dann <chuckles> ich müsste so langsam probieren. Also, ich meine, schneller Schritt geht ja schon auch mit dem Kinderwagen.
Ja. Ja. <chuckles> Ja, also es müsste dann natürlich 'ne, ähm ja so ‘ne glatte Strecke sein, aber also man könnte es ja vielleicht mal testen, also v dann, ähm, ja, einfach mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht, wenn man rennt. Also, wenn man schnell geht, geht's ja auf jeden Fall, weil sollte das gehen, könnte das ja auch wirklich 'ne super Lösung sein, um deiner Frau dann sogar mal einmal die Woche da, ähm, ja, so 'n kurzen Moment zu überlassen, sozusagen, ähm, dass die entspannt in den Tag rein starten kann. Also, vielleicht kannst du‘s einfach einmal mit deiner Tochter ausprobieren.
Mhm. Hm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das wär wäre mal 'ne 'nen ‘ne neue Idee. Ich merke, bei mir ist das auch, glaube ich, viel ja, ich glaube, das das durchlebt jedes jeder Els Elternteil, so dieses Ablegen von alten Gewohnheiten, weil früher war ich halt' extrem, ja, so routinierter Mensch, ne, so 'n f schon fast so 'n bisschen „Monk“-mäßig wie die Serie falls dir das was sagt, weil‘s halt immer so alles auf die Minute habe ich habe ich mich irgendwie so hat sich mein Körper selber eingependelt und davon irgendwie wegzugehen, obwohl ich weiß, dass es keinen Sinn macht, zu versuchen, es so zu machen, wie es früher war, hat man, glaube ich so 'n bisschen diesen Wunsch, dass es so wäre. Und, deswegen ist es bei mir auch, glaube ich, mit der Motivation immer so 'n bisschen, äh, auf und ab, weil wie du auch gesagt hast, ne, so mit dem Trainingserfolg, das tut halt immer weh, wenn du dann siehst irgendwie, ja, früher bist du XY Pace gelaufen, also hast 'n Kilometer in in dem geschafft und auf einmal sind's 2 Minuten länger, ja, und du merkst, dass natürlich auch irgendwie die Pumpe schlägt und das ist dann immer so man guckt immer so sehnsüchtig den alten Tagen nach und das das merke ich, das tut meiner Motivation am meisten weh.
Ja. Ja, ich glaube, es ist dann irgendwie, dass man so an seinem alten Selbst festhält. Ähm, was ja auch irgendwie verständlich ist, wenn man jetzt so an diesen Erfolg denkt, also: „Ah, ich konnte da jetzt so schnell rennen oder so“, aber gleichzeitig ist es ja auch so 'n neuer Entwicklungsschritt, den du da jetzt grade durchmachst. Also, ähm, du hast auf einmal 'ne Verantwortung für 'n anderen Menschen, du entwickelst dich dadurch mental weiter und auch also jetzt auf einmal so klarzukommen, ohne diese perfekten Routinen, das ist dann für dich ja jetzt vielleicht auch quasi so 'n Entwicklungsschritt auf die nächste Ebene.
Ja. Und das ist bei mir auch jetzt wenn ich grad darüber nachdenke, das ist auch so 'n bisschen 'n zweischneidiges Schwert. Weil, an der einen Seite habe ich diese Motivation, so: „Ja, ich möchte ja, dass meine Tochter 'n gesunden Papa hat und der auch fit ist und, ähm, der auch f äh, für sie so halt körperlich, ne, da sein kann.” Weil und dann merke ich das nämlich manchmal, wenn ich dann mit ihr so 'n bisschen mehr spiele und halt körperlich spiele, ne, dann bin ich schneller aus der Puste, wo ich mir denke: „Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt schon habe.” Und dann habe ich aber sozusagen auch auf der anderen also, das ist eigentlich Motivation, dass ich laufen gehe, aber genauso ist es dann, wenn ich die Läu die nicht zu den Läufen gehe, dann habe ich auch wieder so 'n das nimmt so Motivationshit, also negativ, weil ich dann denke: „Oh, jetzt bin ich für sie ni“ also ich bin sozusagen nicht laufen gegangen. Das ist auch ganz komi also ja, also ich weiß, das ist auch viel im Kopf, aber ist ganz komisch.
Ja. Mhm. Ja. Ja, also ich glaube, es ist normal eigentlich, weil diese Priorität also, alles dreht sich ja irgendwie darum, also sowohl dieser Wunsch fit zu sein, als auch der Wunsch, direkt für‘s Kind da zu sein. Ähm, es ist natürlich wahr, dass das auch gut ist für die Gesundheit und dass es für Kinder ja auch sehr schön ist, wenn die, äh, Eltern langfristig fit sind. Was ich mich halt auch noch gefragt habe, ist, weil du vorhin meintest, du, ähm, machst das gerne morgens und danach passt es nicht mehr so in den Tag rein. Also aber dann hast du irgendwie auch über diesen Perfektionismus gesprochen, also brauchst du das dann so, dass du morgens direkt losläufst oder könnte es auch klappen, dass du einfach zum Beispiel 'ne 0,5 Stunde später gehst?
Hm, 0,5 Stunde auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eher bei mir so dieses, ähm, ich habe das immer geliebt, morgens also, jetzt vielleicht nicht direkt als allererstes, ich habe schon Wasser getrunken, vielleicht noch ‘n Kaffee oder so, ähm, aber das hat immer diese mentale Klarheit gegeben, so vielleicht ist es noch dunkel, jetzt im Winter, die die Luft ist richtig klar und kalt, ne? Und, das hat die so diesen mentalen Fokus gegeben. Ähm, und eben ich habe halt gemerkt, je mehr ich das so nach hinten rausschiebe, um so mehr geht dieser Effekt für mich verloren.
Ja, also, m morgens ist natürlich auch 'ne Besonderheit, also, sowohl klimatisch als auch, dass so wenig Leute draußen unterwegs sind. Aber vielleicht ist es halt gar nicht so schlecht, wenn es jetzt irgendwie 30 oder 60 Minuten später ist, dann ist es ja immer noch morgens und nicht auf einmal die Mittagszeit, also, hm, ich weiß nicht, ob du dich so 'n bisschen davon lösen kannst, ähm, von diesem Perfektionsanspruch quasi.
Mhm. Ich ich könnte es versuchen. Ich glaube, ich merke nur, wenn ich das nicht mache, dann ist so, dass dann kommt immer das Leben rein, dann ist doch irgendwas mit der Tochter und dann kommt doch die 1. E-Mail oder doch der 1. Call. Deswegen habe ich das, glaube ich immer so auf ja, 'n bisschen auf Kampf versucht, äh, direkt als er als allererstes weg zu haben, damit ich nicht in diese Bredouille komme, so: „Ah, jetzt ist keine Zeit mehr am Tag dafür.“
Ja, es kann ja auch immer noch 'ne Sache für den Morgen sein, aber vielleicht, wenn es dann mal 'n bisschen später wird, weil man sich noch kurz ums Kind gekümmert hat oder so, sollte man einfach noch, ja, es versuchen, anstatt das schon so als Misserfolg zu werten.
Mhm, ja, hast du auf jeden Fall recht. Ja, ich will einfach mal versuchen ich glaube, das, was du auch gesagt hast, mit einfach zweimal die Woche das Pensum runter machen und dann am Morgen 'n bisschen lockerer zu sein. Ich glaube, dann wird's schon besser mit der Motivation.
Viel Erfolg, dir.
Danke.